Allora io comunque la e nel senso, la rifarei un po' anch'io a modo mio, e senso seguendo la ricetta tradizionale, però <clears throat> aggiungerei magari farei pi piccoli cambiamenti, magari c alcune cose non le metterei.
Okay.
Comunque cercherei di renderla un po' più "mia" tra virgolette.
Ad esempio? Okay, magari anche un po' più leggera visto che le nonne sono <laughs> un po' f famose per non
Esatto, esatto sì. Sì e perché comunque mia nonna, ehm, l s ha la cucina molto grassa diciamo.
Certo, beh, quella di una volta diciamo, quella quella che va bene d'autunno perché, ehm c'è bisogno di riscaldarsi un po'.
Esatto, sì. Esatto. Sì, sì, sì.
Ehm, e niente, quindi di diciamo che comunque adesso non so se tu hai hai già dei figli o se avrai dei figli, ti piacerebbe poi cucinarla con loro?
Sì, assolutamente. Sicuramente è un piatto è comunque un piatto che mi piace tanto, quindi sicuramente lo riproporrei a ai miei figli, a, mhmm, le le mia eventuale moglie, cioè quindi
Okay.
Sicuramente è un piatto e con cui terrò presente.
Fagli rivivere un po' i tuoi i tuoi ricordi. C'è un non so un aneddoto particolare, un'occasione particolare in cui ti ricordi di averla di averlo mangiato, ehm, nella durante la tua infanzia, qualcosa che ti è rimasta un po' più impressa?
<coughs> Mh. Allora durante la mia infanzia, mi ricordo un episodio in cui ero caduto con la bici in un albero di spine.
Sì.
Ehm esatto, in 'na cosa abbastanza comunque <chuckles> "tragica" tra virgolette.
Ah, caspita <chuckles> Certo.
<clears throat> E mi ricordo mia nonna appunto per consolarmi, mi fece questa pasta alla boscaiola, e io diciamo che ne uscì quasi come se fosse guarito da quelle ferite.
Ecco <chuckles> il potere del cibo della nonna.
Esatto, esatto.

Ehm, e quindi diciamo che che comunque, ehm, questa cosa poi ti è rimasta e lo cucini anche tu, è una cosa che hai imparato proprio a fare, oppure ti è rimasta solo come ricos come ricordo?
Allora, non è una ricetta che io cucino spesso in realtà mhmm, però ogni tanto, soprattutto nelle occasioni speciali, soprattutto quando poi vado a ritrovare mia nonna, mi fa piacere comunque che
Sì. Ah, quindi te lo fa ancora la nonna, te lo prepara ancora? <chuckles> Bene, bene. <chuckles> E, mhmm, in in particolare poi, ehm, c'era un'occasione p ehm, speciale, f adesso parlavi di di in alcune occasioni appunto, c'era un'occasione speciale in cui si mangiava oppure, che ne so, era un una sorta di comfort food, di cosa che ti faceva come coccola?
lei esatto, sì, lo fa ancora. Sì. <sucks teeth> Sì. <chuckles> Allora, mhmm, solitamente lo faceva la domenica
Okay.
però non era raro trovarlo magari in qualche occasione che tipo, ad esempio il mio compleanno, oppure è il compleanno del nonno, oppure di qualche familiare
Okay. Ma in particolare cosa cosa a cos ti ri cosa ti riporta di questo piatto al uhm, all'infanzia? Ehm, non so, il profumo proprio, o o tutto l'insieme?
soprattutto Sì, il profumo soprattutto che era molto era un profumo molto forte, è un profumo che ti rimanda molto all'autunno.
Sì. Eh beh, certo, con gli ingredienti sono sono qu quelli tipici di t autunnali.
Sì. Sì, esatto, esatto. Poi comunque mia nonna usava prodotti che erano comunque ottimi, chilometro zero, quindi